Слушай, ну потрясающе, да, как много у тебя, а, таких разных направлений, такая разноплановая, творческая, талантливая личность. А скажи, а ты, м, как-то уже приоритизировала эти направления? А, ну вот, они все требуют, да, определенного количества времени, ресурсов, стратегии развития, да? А, наверное, равномерно вкладываться в каждое, ну, будет невозможно, как ты думаешь?
Да, согласна с тобой, а, действительно невозможно вкладываться в во все вот эти направления, м, одинаково. И, ну, если воть вот брать по приоритетам, м, тут я бы сказала, есть 2 вида приоритетов. <chuckles> Первый приоритет- это финансовый. А то есть, ну, на данный момент, э, финансовый- это то, что будет приносить, ам, деньги. Пока что это моя работа переводчика. А второй приоритет, э,- это приоритет, ам, который, ам, на долгий срок, карьера, которая действительно меня интересует, то то есть уже в творчестве вот.
Мгм. Давай. Мгм. Да. Мгм. Да.
Вот 2 таких приоритета: фотография и музыка, на самом деле. И то, и то. Но но я бы я бы даже сказала, что, скорее всего, музыка на 1 месте. Вот видишь парадокс, да? Э, у э, всё наоборот у меня. <chuckles> Так.
И это, наверное, фотография? Ага, оба, да? Мгм. Да. Нет, почему парадокс? На самом деле, а, это довольно грамотная, да и вполне себе работающая стратегия, когда одно направление ты его развиваешь, да и сама в нем развиваешься, и оно финансирует тебе, а, там какое-то другое направление. Ну, в твоем случае 2 других, да, направления. А. Потому что, как я понимаю, да, всё-таки какие-то свои основные устремления, такие амбиции творческие ты сва связываешь с музыкой и фотографией, а, а вот, э, в э, м, э переводческом деле тебе больше, навер интересен какой-то такой просто рост профессионализма, а, и возможность, э, неплохо зарабатывать.
Ну Да, да-да, в этом есть что-то.